كلّمني كده، أنت إزاي بتتعامل مع الأخبار اللي مش حقيقية، المنتشرة اليومين دول على السوشيال ميديا زيّ ما أنت عارف، أو الأخبار اللي هي مش متأكد من مصدرها، بتعمل إيه أو إ إمتى تشوف الخبر كده تقول عليه ده شكله مريب؟
إمم. آه، أنت جيت في حتة بقى اللي هي إيه، اللي كل واحد بقى ييجي أشوف له بوست كده ما ابقاش عارف ده حقيقي، مش حقيقي، أنت جِبت الخبر ده منين، بصراحة في أخبار كتير باشوفها كده، أحس إنها فعلًا إيه، يعني أوفر أوي ومش حقيقية. يعني لو كان الخبر بيتكلِّم مثلًا عن حادثة حصلت حاجة و والخبر مُبالغ فيه و وما فيش مصدر، بابتدي أدوَّر على أكتر من مصدر للكلام، يعني أبتدي أخُشّ على جوجل، وأكتب الحادثة دي مثلًا لو هو مثلًا ذَكَر منطقة معيّنة، عدد إصابات معيّنة، حتى تكتب على جوجل، لو طلع بقى يعني
آه. بالضبط. حلو. إمم. آه، آه، آه، يعني أنت ما ما بتشوفش الخبر، مثلًا صفحة منزِّلة خبر، ترُوح واخده كده و
لأ، بالذات ال
تثق فيه أو تقول هو الخبر ده حصل خلاص؟
آآ، لو صفحة في صفحات موثوقة يعني، في صفحات طبعًا لأ، يعني لو هي جرايد معروفة زيّ الأهرام، الأخبار، الوطن، الحاجات اللي هي المصري اليوم، الحاجات اللي إحنا عارفين إن هي أخبار أخبارها وخلاص موثوقة وتمام.
إمم. أنت كده آه، بس في نقطة تانية كده، اللي هي نقطة اللي إيه، الخبر الموثوق أو المصدر الموثوق من المصدر اللي مش موثوق، فأنت شايف دلوقتي إن في مصادر موثوقة وفي مصادر لأ، أنت لازم تراجع وراها.
آه. آه. إحنا أنا باتكلّم دلوقتي عن الحاجات اللي هي إيه، مش ه أول ما هاشوفها هاشُك فيها. لكن لو شُفت الخبر من مصدر موثوق خلاص مش هاراجع وراه. آه يعني ده مصدر هو أصلًا مسؤول عن الخبر اللي بيجيبه آه، و
خبر، زي صحفي مثلًا موثوق أو صفحة موثوقة قصدك كده؟
بالض بالضبط آه. لأ، دي دي أخبار ما ويعني م نادر أوي لمّا نشكِّك فيها أو أو إن أنا أشُك فيها يعني. آآ لكن الخ
آه .طب أنت إمتى بقى بتشُك في الخبر، أو الخبر كده بي بيلفِت نَظَرك؟
لو لقيت واحد عادي يعني مثلًا من زمايلي والّا حاجة عامل reshare مثلًا. يعني مشيّر خبر والّا حاجة و وأنا مش عارف مصدره إيه، تمام. بأبتدي أد أبُص كده، إيه ده الخبر ده أوفر شويّة مثلًا. في مش عارف 100 إصابة و50 مش عارف جَرِيح ومش عارف إيه و وهي حادثة ميكروباص أصلًا تمام <giggles> ماشي؟ ف
إمم. آه أيوه، أيوه. يعني كمان أنت بت بتعدّي الخبر بتفلتر الخبر كده على مُخّك، هل هو منطقي والّا أصلًا ده كلام العقل ما يصدّقوش يعني؟
بالضبط آه. يعني ما مش معقول يعني حادثة صغيرة زي دي عملت كل الإصابات دي أو كل الحاجات دي مثلًا يعني. فبابتدي أشوف وأدوّر و وأعمل بحث أشوف هل فعلًا الخبر ده لإنّه بيكون شدّني الخبر. يعني لو الخبر ما شدّنيش خلاص باعدّيه تمام؟ لكن لو خبر شدّني مثلًا ممكن أعمل له شير أو ممكن أعمل له حاجة. يعني في أخبار مثلًا بتظهر يعني بعيدة عن الحوادث باشوفها مثلًا بتاعة الاقتصاد. ده خبر أنا مهتم بيه إن أنا مثلًا أشيّره لحد ده يعني إيه، إدل سعر الدهب عِلِي، الدولار سعره عِلِي، نزل. يعني في دايرتي ودايرة معارفي كده لو شيّرت حاجة زي كده ممكن أفيدهم. بس مش مش من أي مصدر أو مش أي بوست أشوفه بقى بيقول لك الدولار عِلِي، الدولار نزل أقوم مشيّره على طول. يعني باخُش على صفحة الس آه. يعني في الدهب مثلًا ممكن تلاقيني أخُش على صفحة الصاغة، أشوف ال أ أسعار الدهب عاملة إيه، هل الخبر ده صح والّا لأ؟ لو لقيت الأسعار مضبوطة فاهم؟ خلاص ممكن أشيّر الخبر ما فيش مشكلة.
آه. بالضبط. تمام. آه، آه. لأ لازم تتأكد. طيب حلو. طب لو لقيت بقى حد من عندك أنت حد صاحبك أو حد تعرفه، لقيته بقي مشيّر خبر- زي ما أنت قُلت كده- الخبر ده ما ما دخلش مُخّك و فهل بقى أنت بتكلّمه ل والّا بتخُش تدوّر على الخبر والّا تتأكد والّا تعمل عبيط زي ما بيقولوا؟
إمم. هاقول لك. لا، لا هاقول لك يعني إيه، أنا بالذات في الأخبار اللي هي مش ما بتبقاش تمام دي، يعني أنا ما يعني بانبّهم دايمًا. يعني بعد ما أتأكد بس إن الخبر مش تمام، باخُد اللينك اللي هو بتاع الخبر الصح لإن غالبًا الأخبار دي بتيجي من خبر يعني إيه، بتبقى حاجة صغيرة وهم يعني والبوست بيهوِّلها أو بيكبَّرها أو كده.
آه، ده ضروري. آه. السوشيال ميديا عمومًا، تحس إن هي بتكبّر أي حاجة.
آه. هُز آه. بت بتكبّر المواضيع. فباقوم جايب البوست الأساسي أو ال اللينك الأساسي بتاع الخبر الصح، وباعته لصاحب البوست أقول له بُص الخبر اللي أنت مشيّره ده الأساس بتاعه أهو فاهم؟ يا ريت بقى يا تشيل ال الشير اللي أنت عامله ده أو كده، لإن أنت كده إيه، بتعمل حاجة مش آه. آه. الكارثة اللي أنت عاملها دي تمام؟ خضّيت الناس يا راجل، كده يعني.
آه. حلو. تصحّح ال الكارثة، الكارثة اللي أنت عملتها. إمم.
آآ، لإن فعلًا الأخب
وهم بيتقبِّلوا منّك ده والّا بتشوف رد فعلهم بتبقى عاملة ازاي؟
والله ما هو مش أي حد هاعمل معاه، مش أي حد هاعمل معاه كده. يعني اصحابي القريبين بتاع م مش هاقعد أجري بقى أنا م مش هاصحّح أخبار الفيسبوك كُلّها يعني. <giggles>
آه، آه. تقعد تِلِف ورا كل واحد فعلًا.
لا، لأ. يعني لمّا ألاقي أخويا مثلًا، حد صاحبي، مراتي مثلًا ساعات بتشيّر أخبار وخلاص، أقوم مكلّمها قايل لها لأ بلاش الخبر ده مش صح ال ال مش عارف يقول لك يعني هاقول لك حاجة انتشرت حاجة كده تمام؟ كانت مضحكة أوي شُفتها بتاعة التعبان اللي عَض الطمطماية ده وسايب علامته فيها ومش عارف وإيه. وما تاكلوش الطماطم اللي فيها نقطتين تمام، يعني كانت شُفتها مَلِت الس
إمم. نزِّلت حاجة من غير من غير إذني. آه. فعلًا دي التعبان بتكون عريضة يعني؟
إيه؟
على أساس إن التِّعبان هو اللي عاضِضها؟
آه، على أساس التِّعبَان هو ال عَضّ ال الطَّماطماية يعني، وإن كده الطَّماطم دي سَامَّة، اللي هي بيبقى فيها نُقطتين دي، أ ف آه، فانتشرت أوي بقى القصَّة دي. <tsk> أدور ورا الخبر ده وأشوف، ما فيش الكلام ده خالص يعني، ما فيش حد بيقول الكلام ده، فاهم؟ حتّى لمّا نزلت أشتري طماطم، الطَّماطم كتير جدًا فيها شكل النُّقطتين دُول، فاهم؟ <laughs> في ف مش مع كده مش مش هاكُل طماطم خالص.
ياه! ده الناس دي إمم. أنت كدة مش هتاكل حاجة أنت بقى.
فلمَّا ابتد آه، فلمَّا ابتديت بقى هي لقيتها مشَيَّرَة كمان خبر زي ده، قُلت لها: "لأ، ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش صح خالص، وما يعني يا ريت ت تدوَّري ورا الخبر، قبل ما تعملي حاجة زي كده."
مش هتشتري طبعًا. إمم. بالضبط، شايف إنّ بقى إنها حوار ال الأخبار الكاذبة ده، أو ال الإشاعات بقى، أصلًا في ناس شُّغلهُم كده على الفيس أو على السوشيال ميديا هي دي وظيفتهم أصلًا إن هُم يروّجوا الأخبار مش صحيحة، بغرض بقى الrReach أو بأي غرض، س ح شايفها ظاهرة مُنتشرة اليومين دول؟
آه، آه، يعني باحيِّيك بصراحة، لإن الموضوع ده فعلًا في ناس بتبقى أ قصداه، اللي هي تنزل ال الخبر يعني أشوف كده أنا الخبر نازل، وينزل على أكتر من صفحة بنفس الصِّيغة، عشان يعملوا Reach ويعملوا Trend ويكسبوا من وراه فلوس، أنا ما أعرفش بيكسبوا إزَّاي، بس هو تقريبًا يعني بيقولوا كده، إن هُم طول ما الReach بتاعهم عالي بيكسبوا من وراه، يعني ييجي يقول لك مش عارف ال البطاطس فيها إيه، ييجي يقول لك ال التَّطعيم الفُلاني مش عارف مُضرّ، احذر مش عارف من إيه، لو حَطَّيت خَلّ لو حَطَّيت مش عارف خَلَّ على تُوم ه شعرك هيوقَّف وم يعني كلام ما ما يدخُلش الدِّمَاغ.
آه، أيوه، آه، امم. آه، أحذروا من كذا و والشيبسي اللي مش عارف إيه، وال آمم، ال الخبر في خبر برضو مُنتشر كده، اللي هو ال الأندومي بيجيب سرطان، وهي معلومة يعني ما تعرفش صِحِّتها.
آه، آه لأ، هي حاجات زي كده الواحد بيشوفها يعني كتير، فاهم؟ يعني ما بيبقاش شايف ليها أساس، غير إن هُم يعملوا Reach ويعملوا يعني يخلّوا فيه بيلموا بقى اللي هو ال اللَّايكات والكلام ده، وباشوفها الحاجات دي كتير، ويعني باتأكّد منها برضو، ول بتطلع غلط، يعني ما بتطلعش معلومات صح.
إمم. آه، أيوه. إمم، شايف إن السوشيال ميديا هي ال العامل الرئيسي أو هي أثرت في الحوار ده بشكل كبير، والّا الموضوع مد ده مثلًا موجود من زمان، أيام التِّلفزيُون، الإعلام، الصَّحافة، الجرايد؟
والله أنا دايمًا يعني باقول كده إيه، يعني في حاجة كده بتيجي في بالي إن موضوع الإشاعات أو الأخبار الكاذبة ده من من زمان يعني، يعني إحنا كان ع أنا كان عندي في المدرسة كده حاجة كده باحضرها، يعني ف لما بتيجي في شهر 4 اسمها كدبة إبريل، تمام، ي ييجي في شهر أبريل كده ي ييجي يقول لك كدبة، مش عارف السلعوة عضت 40 واحد ومش عارف إيه والكلام ده، السوشيال ميديا بقى بقت هي ال التطوّر بتاع الموضوع ده، يعني بقت هي اللي بتوثق الحاجة دي وبت وبتنشرها بشكل أسرع.
آه. أيوه، أيوه. امم. آآ، سَرعت الموضوع ده أو أو بروزته، شايف إن هي عملت كده؟
إمم، بالضبط كده، يعني بدل ما الخبر كان بيتنقل من واحد لواحد، لواحد، لواحد، دلوقتي بيشوفه مليون واحد في نفس الوقت، فالسوشيال ميديا ساعدت بشكل آه إي ساعدت بشكل كبير جدًا، مليون إيه! ده مليارات كمان بيشوفوه في نفس الوقت، فاهم، يعني فهي طبعًا
آوه! فعملت إيه؟ امم، بالضبط، ولو في مثلًا ناس مش هتصدق زيك، ففي مليون واحد هيصدق.
في ناس بُسطَا كتير بيصدقوا المعلومة، يعني معلومة زي اللي أنا قولتها لك بتاعة الطماطم دي، يعني أنا عرفت إن في خناقات حصلت بسببها مع التجار بتوع الطماطم. "أنتم هتبيعوا لنا حاجات مسمومة، أنتم مش عارف إيه." وبتاع، فاهم، يعني فعلًا أثرت إب عملت مشاكل كتير، يعني الأخبار دي إن الناس بتشيرها وكده أكيد بتعمل مشاكل كتير طبعًا، لإن الن في ناس بسيطة وناس كبيرة في السن ما عندهاش القدرة إنّها تتحقق من الخبر أو كده، فبيصدقوا على طول وبينزل بقى أوّل ما بيلاقي الحاجة قدامه بيبقى مشكلة كبيرة جدًا طبعًا.
ودي مشكلة فعلًا. بالضبط، بالضبط. بتعمل مشكلة. بالضبط آه، تخل امم، دي النقطة اللي كنت هاسألك فيها، شايف إن بيبقى في فئة مستهدفة بالأخبار دي أو في ناس معينين هُم اللي بي بتنطلي عليهم الأخبار الfake دي، زي ما بيقولوا، زي مثلًا صغار السن أو الأطفال كمان كبار السن اللي هُم ما بيخوِّنوش أو ما بيكدِّبوش؟
آه. آه، بالضبط كده، أنا بصراحة متّفق معاك جدًا لإن ال الأح الأخبار دي هتعمل تأثير، يعني أنا شايف إنّها هتعمل تأثير جدًا مع السن الصغيّر أوي والسن الكبير أوي، لكن اللي عدّى ب يعني زيي كده بمراحل جامعة ودرس وشاف واشتغل يعني هيبقى عنده من المخ عنده والوعي إن هو يفلتر المعلومة ويعرف يميز برغم إن في حاجات بتعدي عليَّ، يعني في حاجات تانية بتعدي عليَّ برضو.
إمم. آه. بالضبط. آه، فاهمك. وبتشوف بقى إن ال يعني أنت قلت لي، إن أنت ممكن لو حد قريب منّك تكلمه، تصحح له، بتشوف إنّه في فرق أو في صعوبة لمّا تيجي تكلم حد كبير كده أو شخص راجل كبيرتقنعه إن الخبر ده مش حقيقي يا عم الحج؟ <laughs>
أها. ياه! أها، اسكت بقى، اسكت، يا لهوي! ده لمّا آجي أك لما آجي أكلم مثلًا والدتي والّا حاجة والّا أقنعها ده أنا عشان أقنعها بموضوع ال الموضوع بتاع البنك ده وال اللي بيتصل بيها من البنك، وع و كان عايز ياخد رقم الفيزا وتقول لي: "ده هيكسبني رحلة عمرة يا ابني"، اقول لها: "ما فيش الكلام ده يا حاجة" فاهم، تمام، مشكلة مش
إمم. ما يا الله! آه، تقنعها إزاي بقى إن ده نصب؟
آه، مو لأ، لأ "أنت مش عايزني أروح العمرة ي يا ابني." "يا يا حاجة والله ما كده، ده" تمام، "أنت ما بتحبليش الخير؟!" آآ، "هاطلّعك أنا العمرة بس يعني ما والنبي النصب ده يعني إيه؟ اعرفي ده نصابين، ما حدش بيدّي حاجة لحد، ما حدش بيعمل الكلام ده."
<laughs> آه، مش عايز مش عايز لي الخير. اطلّعِك العمرة من غير ما نتسرق بس. <chuckles>
<laughs> بالضبط كده، فاهم. فمعاناة بقى مع السن الكبير بالذات يعني والسن الصغيّر برضو ما مش هيفهم حاجة أوي، بس السن الكبير بقى أكتر كمان إن أنت تقنعه إن الخبر ده مش صح، وهو شايف إن ال الفيسبوك بتاعه ده هو بيدّي له الحاجات الصح، وبيدّي له المعلومات اللي هو يعني بي بيمشي وراها وما ما فيش حاجة فيها غلط.
إمم. آه، وفي إمم. في ناس كمان بت يعني الخبر زي ما تقول بيغريها، اللي هو زي ما أنت قُلت كده، تلاقي خبر حادثة وإصابة كام واحد أو، خبر كده اللي هو بيشعلل النار كده فShare، Share، Share، تحس الناس م تبقى عايزة تShare وخلاص، مش فارق معاها، ده صح والّا غلط.
آه، يعني أنا عندي أ أي أيوه، أنا عندي ما هو أنا باقول لك والدتي أهو، يعني بعتت لي في مَرّة، بتقول لي: "ما تخرجش الصبح، مش عارف الساعة 12:00 عشان الأشعة هتجيب Cancer مش عارف أشعة الشمس ز المباشرة هتجيب Cancer." وخبر "فاهم؟ قُلت لها: "يعني ما اخرجش؟"
شوف ال ال الخ الموضوع وصل من خبر لإيه؟ لإن أنت تقعد في البيت أو ما تطلعش.
آه، آه، ومَرّة تاني ب يعني مَرّة تاني اللي هي موضوع، لمّا كان في ضرب في غزة وكده، لأ، ده ضربوا قنابل ذرية ومش عارف إيه وما تخرجش من البيت دلوقتي عشان ال الهوا مليان مش عارف غبار ومليا ما يعني برضو هي صدّقِت الكلام ده، و وعمل لها رعب، وعمل لها كده، ف حصَلِت معايا.
يبقى إمم. فالموضوع أوقات بيوصل ل لكمان لإيذاء، مش لفكرة إن هو مجرّد خبر، لأ، ده الخبر ده بيبدأ يأثّر على حياتنا، وعلى حياتك.
بالضبط. يعني، بتبقى حاجة مؤذية فعلًا.
إمم. بصراحة هو الموضوع يعني الموضوع ده موضوع فعلًا حساس وح حيوي، وأنت يعني خدته من وجهة نظر كويسة وأنت بتتحقق وكده من الخبر. فَقُل لي كده، يعني في الآخر كده شوية نصايح لو أنت هتقولها لحد، إن هو ما ينساقش بقى ورا الأخبار الكاذبة أو إن هو يدور ورا الخبر، تنصحه يدور إزاي أو يتأكد إزاي من خبر زي كده؟
امم. أكيد. آه. بُص، أهم حاجة يعني يعني أنا عن نفسي باعملها أول ما الاقي خبر كده مثلًا يعني هنبتدي مثلًا لو صورة، في حاجات للبحث العكسي، أدوات للبحث العكسي على جوجل وTinEye برضو ممكن باستخدمها في البحث العكسي ده، بيجيب لي أصل الصورة إيه، إذا كانت الصورة متفبركة والّا لأ، الكلام ده كله. في بعض الحاجات برضو، الفيديوهات اللي معمولة بالAI بيبقى ليها برامج AI برضو بتتحقق إذا كانت ال آآ، الفيديو ده معمول AI والّا لأ. آآ، في بعض الأخبار برضو، بنبتدي أبحث عنها على جوجل والكلام ده كله. فاللي يمشي بالحاجات دي وإن هو يدور ورا المعلومة قبل ما يشيرها هيبقى في أمان و وما شالش ذنب خبر شيّره وهو غلط وما أذاش حد، فياريت يعني يبقى في تحقق من المعلومة؛ عشان خاطر دي أمانة، يعني أي حد بيشيّر حاجة فهي أمانة في رقبته، فيتحقق منها الأول.
آه. إمم، امم. امم كويس. آه، ويعرف إذا كانت الصورة حقيقية والّا لأ. إمم. بالضبط كده. امم. امم. بالضبط كده و آه، زي ما أنت قُلت هو يعني، هو اللي بيشيّر الخبر ده، ممكن هو شيّر خبر بس وعدى الخبر، وما ما بص يعني ما ما اهتمش بيه، إنما هو ممكن ما يعرفش إن الخبر ده ليه عواقب وليه تبعات، إن هو لما انتشر إن هو بيأثر على ناس تانية وإشاعة يعني
بالضبط. ي آه، في حاجات فيها فضايح، في حاجات فيها معلومات ناقصة، في أخبار متفبركة، فكل ده لازم ي يعني الواحد يتحقق منه الأول.
آه، آه للأسف. امم، للأسف فعلًا عندك حق، وبصراحة أنت كفّيت ووفّيت في الموضوع ده، والنصيحة اللي أنت اديتها كانت كويسة فعلًا، وحابب أشكرك عليها وعلى وقتك ده وأتمنى يعني إن إحنا نكمل كلامنا في وقت تاني.
حبيبي، ربنا يخليك. على إيه؟ حبيبي أشوفك على خير دايمًا يا رب، حبيبي، أشوفك على خير.
أكيد.